Porque eles gostam de cozinhar na quantidade certa para aquele momento, eles não gostam que sobre. E eles gostam de cozinhar rápido, 15, 20 minutos.
Ah. Entendi. Mas no
Né. E eles usam bastante legumes, né, para fazer as pastas. Bastante frutos do mar.
No Brasil tem muita comida italiana. E, se você comparar o a comida italiana da Itália e a comida italiana do Brasil, tem muita diferença?
Tem. Hum, depende, depende, deixa eu pensar. Hã, a diferença principal é que eles fazem os pratos, assim, para serem pratos individuais. Que nem eu te falei, para não sobrar. Então quando eles vão servir uma pasta, um macarrão, eles vão fazer a quantidade exata de macarrão que cada um vai comer.
Ah.
E aí, quando eles vão fazer, eh, o molho que vai acompanhar, é tudo muito fresco. Tomate fresco, a manjericão fresco, e eles, hã, põem legumes, e põem bastante, eh, legumes. Então fica uma combinação bem saudável, mas eles têm uma maneira de fazer, assim
é, não sei nem explicar, por exemplo, um molho de tomate
Nossa. <chuckles>
eles pegam o tomate muito
Me deu vontade agora, de ir para Itália amanhã. <laughs>
É, ó, eles pegam o tomate, simples, óleo, né, azeite, quero dizer. Põe o tomate na frigideira com azeite, frita um pouquinho, põe o manjericão e você amassa, porque fritou, ele ficou molinho, você amassa, pronto, já tem o molho de tomate.
Uhum.

É, era porque e e tinha o estilo "boteco", então eles tinham, eh, como que eu posso falar um lugar lá, que eles grelhavam a carne e não parava porque, sempre tinha fila de gente pra entrar, sempre estava muito cheio, né.
Nossa e vocês esperavam muito tempo, quando vocês iam lá?
A gente esperava mas se se você esperasse, eles sempre davam um jeito, por exemplo, de você já ir beliscando alguma coisa enquanto você esperasse.
Ah aí é bom. <laughs>
É, e tudo que você pedia, todos os acompanhamentos, não eram caros. Então, por exemplo, vamos supor: você quer pedir batata frita. Eles vão te dar uma porçãozinha, mas aí você vai pagar tipo, eu vou falar em euro tá? 1 euro, 2 euros. Então você vai pedindo você pega uma bandejinha de batata, uma bandejinha de mandioca, uma bandejinha, sei lá, de de pão, porque tudo é muito baratinho. Você entendeu? É muito bom! E eu penso
<chuckles> Entendi. É ótimo, porque esperar, ninguém merece esperar no restaurante. Uma vez eu esperei 5 horas para comer uma comida, só por causa de uma menina e é horrível, horrível esperar, ainda bem que te davam comida, <chuckles> mas mas, então, eh, é, mas fazer o quê? Tudo pelas mulheres. <chuckles>
5 horas? Não, 5 horas também, é é até falta de respeito, né, gente? Ali não era que eu esperei, e o no máximo que eu esperei, no sujinho, foi meia hora, e é o que eu te falei, né porque quando você entra, tem as mesas pra você sentar e tal. Mas o lado de fora, às vezes, eles colocava umas cadeiras, umas mesinhas, baixinhas, não mesa de restaurante, é só para, realmente, você colocar alguma coisa e ficar beliscando.
É

Ah, não, a gente não mudava muito, hã, tinha uns 3 principais, né. Tinha um que era no Bixiga, que era um restaurante italiano
Uhum.
bem simples ,né. Hoje em dia eu acho que o Bixiga ficou bem mais chique. Naquela época era
O que que seria isso "Bixiga", desculpa, o que que é "Bixiga"?
É um bairro, é um bairro italiano de São Paulo.
Ah, em São Paulo.
Aham. Ah, que você falando eu pensei que você tinha um acento, assim, um sotaque meio de São Paulo. Você é de onde?
Sou de São Paulo mas eu saí eu saí de São Paulo faz muito cedo. Mas então. <laughs> Mas qual qual que era o seu restaurante favorito, que você mais gostava de ir?
Então, aí tinha esse, né, mas tinha um que se eu te falar o nome você não vai acreditar.
Qual que era o nome?
Sujinho.
S e era o melhor, o mais gostoso.
Era muito bom e ainda é um clássico em São Paulo, ninguém vai pra São Paulo se não não vai dar uma passadinha no Sujinho, pra quem gosta de carne, né.
Nossa, fiquei curioso. Qual o tipo de carne ti que tinha?
Não, na verdade eles fazem tipo um churrasco ou um grelhado e eles, eh, servem bastante como que eu posso falar? É bem servido. Então quando você vai pedir uma carne, uma picanha, uma costela, eh, não sei, maminha, todas as carnes de churrasco, vem assim
Nossa, você tá f Você tá me deixando com fome, <chuckles> você tá me deixando com. <laughs> Deu água na boca agora.
Desculpa não é intenção, desculpa. <chuckles> Mas é verdade que dá fome, só de falar nisso e pensar, né, porque era meio, eh, pré-histórico o negócio. <laughs>
Nossa. <laughs> Deu vontade de correr para o Bixiga agora e comer.
É, e e esse daí não era no Bixiga, o Bexiga era o italiano, né. Esse fica na Consolação perto da Paulista. E aí tinha um, né, porque virou 4, né, então tinha um que era esse 1º, que ele era um lugar, assim, realmente muito simples, um boteco.
Ah.